Hum, me
Falei: "Ai meu Deus do céu". Eu falei: "Não moço tô pe eu perdi minha mochila dá licença". Aí eu já estava desesperada, eu falei: "Gente, eu como é que eu vou achar, tipo, eu não tenho o meu passaporte, tudo, como é que eu vou fazer, eu tô no meio do buraco como é que eu vou sair daqui?". Aí eu fiquei desesperada, né. Aí daqui a pouco chega o motorista todo zen, assim, ele tinha guardado minha mochila no porta-mala do ônibus.
Nossa. Ma Uhum. Sim. Nossa.
Eu quase morri, eu já tinha xingado esse homem que fi ficou atrás de mim e tal.
Nossa, nossa mas imagina, tremer tremeu as pernas, passou mal a boca branca, você sentiu isso na hora que você estava passando mal?
E eu fiquei É. Muito, tava o meu computador, eu tinha uma câmera de caríssima de tipo dois mil dólares, é, todo o meu dinheiro, meu passapor tipo assim, tudo, tudo. Aí chegou um moto eu fiquei com tanta vergonha, porque eu fiquei porque é um país budista eles não têm essa coisa de de roubo igual no Brasil tal, então eu fiquei com muita vergonha muita, muita vergonha assim.
Nossa. Sua vida estava lá praticamente. Uhum. Uhum. E Nossa ma mas uma pergunta você por que você quis escolher o Sri Lanka, assim? Tem algum algo específico? Por que você quis ir lá além de esse retiro ou você quis conhecer algo a mais também da cultura deles?
Eu já ti eu tinha no Japão quando eu ta quando eu morei lá, eu conhe eu fiz esse retiro e eu conheci uma menina holandesa
Hum.
e aí eu já eu como que eu fiz esse mochilão? A cada lugar, tipo assim eu não tinha um plano muito certo na minha cabeça, eu sabia de alguns países. E aí o primeiro país foi, eh, Filipinas, aí eu já tinha comprado a passagem. E lá no Japão eu conheci essa menina, e ela era holandesa, ela falou, assim, vai para o Sri Lanka, foi um dos lugares que eu mais me apaixonei, e vai para essa ilha. E aí por causa dela depois eu comprei, depois das Filipinas eu comprei para o Sri Lanka, passagem.
Aham. Hum, nossa. Aham. Olha. Nossa, mas você tirou o do Sri Lanka com uma experiência boa ou ruim na sua cabeça?
Muito, maravilhosa. Eu passei um mês lá, foi uma das melhores a melhor comida que eu já comi na minha vida.
Hum, nossa ma